やっぱり8時5時の仕事じゃないと、こう、自分を起こす理由がないというか。うーん。
ああああ、うんうん。いや、あ、そうですよね。なかなか、こう、しゅ出社とかね、決まってないと起きれないですよね。うーん。
寝ないで、それが、ほんとに。なんか、どっちかっつと自分は、あの、うーん、なんだろ、締め切りが近くならないとやらないタイプなので。そう。
ああああ、うん、わかります。うーん。
で、なんかプレッシャーが無いと、こう、自分を、こう、なんですかね、うん、モチベーションを上げて出来ないタイプなので。
うんうん。 はい。